Oke, nah itu menarik juga sih. Sebenarnya, eee, orang tuang tuh dari Ibu enggak spesifik bilang ak pengen aku yah, jadi arsitek, atau gimana cuma, eee, waktu itu memang, eee, apa sih sempet istilahnya itu, kayak dia minta ditolong di beberapa kerjaan dia, eee, buat aku bantuin tuh. Misalnya, karena beliau ini kan enggak terlalu fasih ya soal digital gitu, masih kebanyakan gambarnya juga tradisional ketika, eee, bikin, buat klien. Nah, aku kadang suka bantuin bikin kayak semacam model 3D 3D-nya atau atau atah apa namanya, AutoCAD gitu ya. Ada gambar kerjanya, tapi versi digital. Nah, itu beberapa kali gitu. Nah, cuma, eee, ketika aku mengarah tadi ya, kerjaannya ke arah ilustrasi, eee, beliau ini juga kebetulan cukup suportif ya. Jadi, gak yang menentang atau gimana, tapi malah ngasih support itu kalau memang, eee, merasa cocok di situ dan bisa menghasilkan dari situ, ya gak papa, dicoba aja dulu gitu, dan, eee, aku merasa cukup bersyukur juga ya, karena, eee, mungkin gak semua orang bisa semua orang tua bisa sesuportif itu dan aku merasa aku bisa cukup berkembang sih, karena bantuan dari beliau juga, gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul. Mhm. Ah, oke. Iya iya. Mmm. Mhm. Iya. Mhm. Ah, oke. Betul. Iya iya, karena, eee, tanpa apa ya, kayak memberikan penilaian gitu ya. Jadi, ya udah aja kerjain dulu, kalau memang suka, silahkan gitu ya. Jadi kayak kita tuh dapat dukungan banget gitu ya, Kak, ya.
Mhm, benar. Iya. Iya, benar, kayak di saku sisi dukungan dan mungkin kepercayaan juga ya. Karena kan, eee, aku de ah, dia sudah dewasa juga dan, eee, beliau bisa memahami nih kalau anaknya, eee, udah bisa mencari apa ya, mungkin mencari pencaharian sendiri gitu ya.
Mhm. Iya. Mhm mhm mhm. Nah, berarti sampai sekarang, eee, Kakak pun, eee, masih suka bantu-bantu, tapi bukan yang formal sekali gitu ya, Kak, ke e yang kerjaan orang tua?
It. Heeh. Jadi, kalau bantu mungkin ya ada ya dikit-dikit doang. Tapi, karena ya mungkin aku udah ada kesibukan lain juga, eee, juga Ya, jadi, kadang mungkin sesempatnya aja sih, nggak bisa yang terlalu bantu banyak seperti dulu pas mungkin lagi kuliah gitu ya. Kan itu, eee, masih sangat dekat dengan aplikasinya juga. Mungkin kalau sekarang, jujur udah sedikit agak-agak lupa ya cara makenya itu. <chuckles>
Mhm mhm. Iya. Oh, oke. Heeh heeh. Iya. Oh, oke oke. Karena, eee, akhirnya karena orang tua itu juga melihat, "Oh, kayaknya si anak ini lebih," eee, Kakak ini lebih oke di gambar dan sibuk udah punya kesibukan sendiri juga. Jadi, kayak ya udah deh, sebisa mungkin juak nggak ganggu gitu kali, ya.
Mhm. Mmm, mungkin kali ya, jadi e dia mungkin menghargai juga di sisi itu, ya, tapi ya, beruntungnya ya cukup baik yah responnya, bisa kayak gitu.
Mhm mhm. Iya iya, betul banget tuh, Kak. Nah, eee, jadi, eee, momen baliknya itu ya karena Kakak itu akhirnya ketemu hobi baru, dan yang akhirnya itu malah menjadi penghidupan Kakak gitu ya sekarang, ya?
Mhm.